जी, तो आजकल देखिए मुझे लगता है ना कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत यादगार घट अ, घटनाएँ जो होती हैं वो होती ही होती है कहीं न कहीं। अ, तो आप मुझे ये बताइए कि आम तौर पर आप किसी को जब अपनी अ, अपने बारे में या फिर कोई घटना बता रहे होते अपने ज़ी अ, जीवन में जो भी घटी है। तो वो कैसे बताते हैं? कहाँ से आप शुरुआत करते हैं, कि अ, या क्या आप डायरेक्ट रोमांचक हिस्से पर ही कूद करके बताते हैं या फिर स्टार्टिंग से कुछ होता है ना? कि अ, यहाँ मैं गया या फिर कुछ भी ऐसा एग्जांपल दे कर के। तो आप कैसे स्टार्ट करते हो?
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। जी। <chuckles> जी, देखिए अ, मेरा स्टार्ट करने का तरीका तो ये है कि, पहले तो ये है कि सामने मेरे बैठा कौन है। ठीक है? अब एक बै एक क कोई 1 ही व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। अब अगर मुझे कोई बात कहनी है, कोई बात शुरू करनी है तो पहले तो मुझे सबका ध्यान चाहिए भई, मैं उससे पहले बात शुरू नहीं करूँगा। अगर 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं और मैं अपनी कोई बात बताने जा रहा हूँ, त और 2 लोग बात कर रहे हैं मैं शु शुरू ही नहीं करूँगा। मैं कहूँगा, "भाई इधर, भाई इधर, भाई इधर।" पहले सबका ध्यान इधर आए, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। तो पहली चीज़ तो यही है कि मुझे ध्यान चाहिए आपका अगर, अगर मैं कोई बात बताने जा रहा हूँ, तो पहले तो ध्यान केंद्रित हो मुझ पे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बता रहा हूँ और इतने रोमांच के साथ बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको भी वो रोमांचित करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले मुझे ध्यान चाहिए होता है और फिर वही है, क्योंकि एक स्टोरी टेलर की तरह मैं पूरी भूमिका बनाता हूँ, कि मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसे आ रहा था, वैसे जा रहा था। और जैसे कि अ, कई सारी ऐसी घटनाएँ हैं जो कि और क मतलब 1-2 घटनाएँ तो ऐसी है कि 1 से ज़्यादा बार बता रहा हूँ मैं, और वो लोग भी उतने ही ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अरे अच्छा। ऐसा हुआ था? अच्छा, ऐसा हुआ था? तो, जैसे कि कई सारी वही से जब हॉरर होती है, तो फिर वो एलिमेंट मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ, थोड़ा नाटकीय भी हो जाता हूँ। तो, इस तरह से अ, कभी कोई मज़े की बात बतानी है कि, उस वक़्त ये हुआ था। तो, मैं पूरी भूमिका के साथ बताता हूँ कि हाँ, क्या द दिन था? क्या समय था? कहाँ हम कैसे खड़े थे? क्या बात कर रहे थे? तो इस तरह की बात ना, पूरी भूमिका बनाकर और अ, अंत तक मैं मतलब कुछ एक एलिमेंट होता है जो कि मैं हमेशा अ, श शुरुआत में नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हर कहते है ना कहानी का एक वाओ मोमेंट होता है। तो वाओ मोमेंट जो मुझे है लगता है कि वाओ की तरह ही आना चाहिए। तो, पहले से किसी को पता नहीं होना चाहिए कि कहानी कहाँ की तरफ़ जा रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो किस तरफ़ जा रहा है। तो एक सरप्राइज़ का एक एलिमेंट हमेशा रखता हूँ, मैं।
<chuckles> अच्छा। <chuckles> <chuckles> बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, कहीं न कहीं क्योंकि रोमांचक जब तक अ, मतलब जो कहानी आप बता रहे हैं, उसमें अगर उम, आप पहले ही बता दोगे उसका डिस्क्लोज़र कर दोगे कहीं न कहीं, तो मुझे लगता है फिर अ, बज़ बताने में भी मज़ा नहीं आएगा और सुनने वाले भी, ध्यान से नहीं सुनेंगे कहीं न कहीं। तो आप ये बताइए ऐसा ही कोई कहानी, कोई किस्सा जैसे अगर मैं सुन रही हूँ या फिर अ, जो भी श्रोता सुनेंगे इस चीज़ को तो अ, कोई 1 ऐसी कहानी कैसे आप स्टार्ट करते हो किसी कहानी को? कैसे कोई छोटी-सी कहानी सुनाकर बताएँ अपने ज़िंदगी का कोई यादगार हिस्सा।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। यादगार ऐसे तो कई सारे हैं। मतलब अ, ज़्यादातर वो हैं जिसमें कि जो याद रह जाती है मतलब क्या है अच्छी यादें कई बार हमारे दिमाग़ से निकल भी जातीं है लेकिन जो बुरी यादें होती हैं वो हमारे एकदम दिल-दिमाग़ में घर करके रह जाती हैं और जब भी याद करते हैं तब हमारे ऐसे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो इस तरह का एक अ, मेरे को लगता है कि एक है। अ, मैं अ, काफ़ी छोटा था। अ, स्कूल में ही था। <smacks lips> तो मेरी सबसे बड़ी दीदी मतलब मेरी दीदी और मुझमें अ, क़रीब अ, 11-12 साल का डिफ़रेंस है तो उनकी शादी हो गई थी। वो दिल्ली में रहतीं थीं। मैं अलग एक शहर एमपी में ग्वालियर में रहता हूँ। <smacks lips> तो मैं ग्वालियर से एमपी गया था उनको लेने। वो <chuckles> ग्वा ग्वालियर से दिल्ली गया हुआ था उनको लेने के लिए पापा के साथ। अ अ, रक्षाबंधन पे शादी के बाद पहला रक्षाबंधन था। तो क़रीब रात को 2-2 बजे के बाद तक़रीबन 3 बजे हमारी ट्रेन आई थी और हम ट्रेन से घर लौट रहे थे। <clicks tongue> तो अ, रात का समय था एकदम सुनसान मतलब 3 बजे छोटा शहर अ, एकदम सुनसान हो ही जाता है और मैं काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। अ, लगभग 15-15 16-16 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। <clicks tongue> तो उस समय ओ काफ़ी छोटा भी था मैं। तो फ़िर ऐसे ही हम लोग ऑटो से आ रहें हैं लौटते हुए और सुनसान सड़क, बीच में एक ऐसा रास्ता आता था। <smacks lips> अ, मेरे घर पे आते में स्टेशन से जो थोड़ी-सी एक अ, घाटी होती है, चढ़ाई। एक चढ़ाई थी। चढ़ाई के बगल में पहाड़ है वो पहाड़ों से लग के निकलता है थोड़ा-सा। पहाड़ी है और चढ़ते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ़। तो वहाँ पर बहुत ही सुनसान होता था और काफ़ी पतला वो रास्ता हो जाता था। <clicks tongue> तो हम लोग चले जा रहे हैं और मैं सो चुका हूँ। मेरे एक तरफ़ पापा बैठे हुए हैं, एक तरफ़ दीदी बैठी हुई है, बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सो चुका हूँ, मैं एकदम नींद में हूँ। <clicks tongue> तो अचानक से मेरी दीदी मेरे हाथ पे बहुत तेज़ नोचती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है, मेरा नाम लेकर। मेरी एकदम से आँख खुलती है क्या और मैं सामने एक औरत को देखता हूँ। मतलब एक अ, काफ़ी खुले बाल लंबे-लंबे और बिना कपड़ों के बीच सड़क पे रात को घाटी पे चढ़ते हुए। और फ़िर एकदम से कुछ समझ में नहीं आया, ऑटो तो ऐसा हुआ जैसे कि अभी बस पलट ही जाएगा। ऑटो वाले ने भी एकदम से ऐसे घुमाया उसके पास से लेके गया और एकदम कट जैसा लगा के आगे बढ़ गया। मैंने तुरंत कोशिश की पीछे अपना अ, सर घुमाकर देखने की। तो पापा ने पकड़ लिया सर मेरा कि नहीं-नहीं कोई बात नहीं। हम तो क्या है ऑफ़िस से अक्सर आते रहते हैं रात में। हमने देखा है पागल है पागल है करके। तो लेकिन वो दिन था, मतलब जो मैं डरा हूँ उस वक़्त पे या जो दीदी भी डरी है। तो फ़िर वो बाद में भी अ, अभी कुछ सालों पहले ही मेरी दीदी, सालों कह रहा हूँ कुछ महीनों पहले ही मेरी दीदी अ, घर आई हुई थी। तो मैंने फ़िर से ये वाली बात वापस उसे अ, याद दिलाई। वो कह रही कि, "अरे तुझे याद है?" मैंने कहा, "हाँ, याद है।" कह रही नहीं-नहीं वो पागल नहीं थी। मैंने कहा हाँ, मुझे भी लगता है पागल नहीं थी। पापा हम डरे नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे थे की वो पागल है पागल है। तो वो एक कहानी मुझे याद आती है। वो एक क़िस्सा याद आता है कि वो बिल्कुल मैं काफ़ी दिन तक डरा रहा था उससे और काफ़ी दिन तक सदमे में था। मतलब सोते में भी कई बार सपना आता है मुझे कि हाँ, वो ऐसे सामने आ गई।
हाँ, बिल्कुल। उहुँ। अच्छा। <laughs> आह। जी। <laughs> <laughs> जी। हुँ, हुँ। <laughs> <laughs> अम, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये बहुत डरावना-सा हो सकता है ना? वैसे तो मुझे अ, मुझे भी याद है, मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे हिस्से मतलब हॉस्टल्स की तो यू नो स्टोरीज़ ही अलग होती हैं। भूतों वाली, ये ये, हर हॉस्टल की कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं, मुझे तो लगता है। बाकी आपने बड़ी अच्छी कहानी बताई कहीं न कहीं और आपने बहुत अच्छी भूमिका से मतलब ऐसे बता रहे थे कि बहुत डरावना-सा था ये वो हो, एक अच्छा नैरेशन दिया कहीं न कहीं। तो आप ये बताइए कि अ, कई बार ऐसा होता है ना कि अ, ज जितनी स्टोरी होती है, जितनी अ, उसकी कहानी होती है, उससे भी हम ज़्यादा उसको थोड़ा लंबा दिखाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर जोड़ते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे इंडियन सीरियल्स जो एकता कपूर के सीरियल्स होते हैं, वो भाई सालों से चलते आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, वो मुझे लगता है, मैं एकदम छोटी-सी थी, दो हज़ार नौ <chuckles> में 1 क्लास और 2 क्लास में थी, तब से अभी तक चल ही रहा है वो, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मतलब
हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> एग्ज़ैजरेशन येस। हुँ। हुँ। पर लेकिन वो तो ये फिर भी बहुत ही, आपने जो बात बताई है, उस हिसाब से तो आप देखिए कि आप केवल अ, 10-15 साल आगे बढ़ी हैं तब से और वहाँ पर अक्षरा की तो 3 पीढ़ियाँ आ गईं। <chuckles> अक्षरा की बेटी भी हो गई, बेटी की बेटी भी हो गई, उसकी भी बेटी हो गई होगी, पता नहीं मुझे।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> हाँ, बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ। तो क्या होता है कि कई बार जब हम बहुत चीज़ें जोड़ देते हैं ना, तो वो बोरिंग सा हो जाता है, तो आपके साथ ऐसा हुआ है या अ, फिर आपने कभी ऐसा किया है कि किसी को जब कहानी बता रहे हो, तो आप डायरेक्ट पॉइंट ना बता करके बार-बार चीज़ों को अ, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जो बोझिल से लगने लगती है कहीं न कहीं?
हुँ, हुँ। हुँ। नहीं, मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि बोझिल ना लगे, क्योंकि ब वही, जब मैंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है कि इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, मेरी बात सुनो, तो अभी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बोझिल तो ना ही करूँ। जितने कम में हो सके, जितने छोटे में अ, जितने अ, कम से कम शब्दों में मैं, और जितनी असरदार तरीके से अपनी बात कह सकूँ, मैं वो कहने की कोशिश करता हूँ। अ, आप तो बोर नहीं हो गए अभी मेरी पिछली कहानी से इसलिए तो ये सवाल नहीं है?
<chuckles> नहीं-नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। <chuckles>
ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही अ, एक और कहानी मुझे याद आती है मतलब एक और घटना याद आती है मेरे साथ। मैं यूथ फ़ेस्टिवल्स कर रहा था अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा था। सेंट्रल ज़ोन यूथ फ़ेस्टिवल में करीब 30-32 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो हम लोग पहुँचे हुए थे। मैं तेलंगाना गया हुआ था। अ, उस वक़्त हाँ, उस वक़्त तेलंगाना नहीं था, उस वक़्त ये पार्टिशन का भी चल रहा था आंध्र और तेलंगाना के बीच बीच में, मैं वारंगल गया हुआ था। तो वहाँ पर भी रात में बड़ा ही कर्फ़्यू जैसा माहौल हो जाता था, एकदम सुनसान सड़कें हैं और कुत्ते-वुत्ते भौंक रहे हैं। हम लोग रात में पहुँचे। हमारे यूनिवर्सिटी वाले सारे बच्चों को लेकर कहीं खाना खिलाने पहुँचे। उन्होंने जो भी खिलाया, हल्की-सी भूख बाकी रह गई। तो 2 बंदे और थे साथ में। वो आते हैं, कहते हैं, "चलो यार, अपन वहाँ पर चलते हैं, नूडल्स खाकर आते हैं। यहाँ पर तो ऐसा है, मज़ा नहीं आया।" 3 लोग हम नूडल्स खाने चले गए। बीच में हम बाद में हम देखते हैं नूडल्स खा के वापस आए हैं तो बस जा चुकी है, हमारी हमें छोड़कर। अब अनजान शहर, हम पहली बार बस उस शहर में अभी पहुँचे पहुँचे हैं। पूरे शहर में सन्नाटा पसर चुका है बहुत जल्दी, और जब पुलिस आती है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे अब वो तेलुगु बोलते हैं। अब मुझे क्या किसी को हम नहीं आती तेलुगु। अब इंग्लिश में समझाने की कोशिश करो तो उनको इंग्लिश उस तरह से नहीं आ रही है और हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। तो जैसे-तैसे करके हमने वो करा। पुलिस ने आके हमसे कहा कि, "जल्दी से यहाँ से गायब हो जाओ। दिखना नहीं है अभी रोड पर इतनी रात में।" हमने ऑटो किया। उसने हमें पूरा का पूरा वारंगल घुमा दिया। पूरा का पूरा छानवा दिया। देख अच्छा बताते जा रहे हैं उसे, वो कह रहा है, "ये है हॉस्टल, ये है हॉस्टल, ये है हॉस्टल?" हमने कहा, "नहीं इसमें से कुछ नहीं है।" घुमा-फिरा के उसने हमें जहाँ से उठाया था, वहाँ पर फिर से छोड़ दिया। कहा कि, "मैं नहीं व मैं नहीं ले जा पाऊँगा।" और उतनी देर में पुलिस फिर से वापस आ गई वही की वही कि "क्या अभी तक तुम लोग फिर यहीं पर हो?" फिर उन्हें हम समझा रहे हैं कि, "नहीं हम घूम कर आ गए, हमें एड्रेस नहीं मिल रहा है।" वो कह रहे हैं कि, "ठीक है, अब हम दोबारा यहाँ आएँगे 10 मिनट बाद, तब तक दिखना मत यहाँ पर हमें।" अब हम पर वो प्रेशर है कि 10 मिनट में यहाँ से गायब भी होना है। कहाँ जाएँ? फिर एक ऑटो वाले को पकड़ा फिर एक व्यक्ति को पकड़ा, एक आदमी को पकड़ा। उसको जैसे-तैसे टूटे-फूटे अ, जो उसे समझ आया उस तरह से समझाने की कोशिश की, और वो पूरी बात सुन के तेलुगु में कुछ तो भी बोला, गर्दन हिलाया और गाड़ी स्टार्ट करके अपनी चला गया। अब वो वो समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या बोल गया और कहाँ गया, फिर वही सस्पेंस। थोड़ी देर में देखा लेकिन अच्छा आदमी था और हमारी बात समझ चुका था। वो खुद से एक ऑटो करके आया। उसने ऑटो वाले को पूरी बात समझाई कि इन्हें वहाँ पर छोड़ देना, ऐसी-ऐसी जगह पर। वो लेकर गया और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर मेरा भाई भी था मेरे साथ में। वो आता है, "अरे, कहाँ रह गया था तू?" मैंने कहा, "तू अब पूछ रहा है? जब बस जा रही थी तब नहीं देखा कि मैं बस में नहीं बैठा हुआ हूँ?" <laughs> तो वो भी एक काफ़ी यादगार एक लम्हा है, यादगार एक कहानी है जो हमेशा याद करता हूँ मैं।
जी, जी। जी। हुँ, हुँ। <chuckles> अच्छा। उम, बिल्कुल। <chuckles> <chuckles> <laughs> <laughs> <laughs> उम, जी। <laughs> हुँ, जी। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी अ, कहानी सुनाई कहीं न कहीं और हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया से हो ना और जब आप साउथ इंडिया जाओ तो लैंग्वेज़ नहीं समझ में आती काफ़ी मतलब मैं भी अ, मुझे याद है अ, कि मैं ना अ, विशाखापट्टनम में रहती थी। अ, और मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ। तो नॉर्थ इंडिया से जब हम जाते हैं तो मैं बिल्कुल मतलब तेलुगु तो मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती थी। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। और मेरे हॉस्टल वाले ना
जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ।
मुझे हॉस्पिटलाइज़्ड कर दिए थे। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी स्टार्टिंग-स्टार्टिंग में तो लैंग्वेज़ कुछ सब ऊपर से जाती है कहीं न कहीं तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है मैंने देखा है ऑब्ज़र्व किया है लोगों में कि उनको समझ में भी आती है ना तो फ़िर भी वो प्रेफ़र नहीं करते अपनी लैंग्वेज मतलब अ, हिन्दी बोलना या इंग्लिश बोलना वो जान जान-बूझकर ही तेलुगु बोलते हैं कहीं न कहीं। बट अ, ठीक है ये तो ये बात हो गई। बट आप ये मुझे बताइए कि, कई बार ऐसा होता है ना कि जब सुनने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता आपकी कहानियाँ
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। यस। हुँ। हुँ, हुँ।
अ, कई बार ऐसा होता है ना कि आप जबरदस्ती जैसे आपने बोला कि आप पहले देखते हैं कि अ, कौन-कौन मेरी कहानियाँ सुन रहा है या कौ अ, सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ना अ, बस ग्रुप में बैठे हुए हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं। अ, जो बैठ जाते हैं बस इंटरेस्ट दिखाने के लिए कि हाँ, मैं तुम्हारी कहानी सुन रहा हूँ। तो उस समय अगर वो इंसान ना अ, नहीं इंटरेस्ट दिखाए तो आप कैसे उसको इंटरेस्ट में लेके आते हो कि नहीं सुनो और मैं इतना अच्छा क करने लग जाऊँ कि तुमको सुनना ही पड़ेगा ऐसा कुछ टाइप्स।
हुँ, हुँ। हुँ। <coughs> जी, जी। हाँ, तो भई पहले मैं कोशिश यही करता हूँ कि हाँ, जी जिस तरह से आपने बताया कि कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा रोमांचक ऐसी कोई बात कह दूँ ए ऐसा कुछ कह दूँ। वहाँ पर लगता है कि हाँ 2-4 बातें मनगढ़ंत जोड़ दी जाए और कहानी को रोमांचक बनाने के लिए जो कि हुई भी नहीं थी। पर हाँ आम तौर पे ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है आप फ़िर एक बार पूछ लेता हूँ अरे छोड़ो मज़ा नहीं आ रहा है तो छोड़ दो यार क्या करना है। ऐसा करके हालाँकि बात वही है कि वो ऐसे कोई भी कहानी सुनाना तो शुरू कर नहीं देता है। वो एक बात चल रही होती है। यहीं पर हम एक अ, बातचीत में होते हैं और बातों से बात निकलती है तब कुछ याद आता है। तो मुझे लगता है कि आम तौर पर ऐसे समय पर तो सबका ध्यान रह ही जाता है कि अगर आप उसी अ, कोई एक बात चल रही है और उससे अगर आपको कोई बात याद आ गई है तो आप अगर वो सुना रहे हैं तो उन्हें भी ऐसे ही लगता है कि हाँ उम सुनाना ज़रूरी होगा इसलिए आप सुना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है कि अ, जिनके भी बीच मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूँ या जो जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ और अपनी कोई बात शेयर कर रहा हूँ तो अक्सर लोग मुझे ध्यान से ही सुनते हैं। तो कभी ऐसी समस्या मेरे साथ उत्पन्न तो नहीं हुई है अभी तक। अहा उम्मीद करता हूँ आगे भी ना हो और लोग मुझे ध्यान से सुनते रहें।
<chuckles> उ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल आगे सुनते रहेंगे, बट मुझे ये बताइए कई बार आपको नहीं लगता कि आप बहुत रफ़्तार में अगर किसी कहानी को सुना रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आप बस सुनाए जा रहे हैं अ, तो कौन से ऐसे पोज़िशन्स इस्तेमाल करते हैं आप? जैसे कुछ अ, कुछ हँसी के या फिर कुछ सस्पेंस का जो होता है या फिर जो भी कुछ एहसास जो डालने होते हैं कहानी में, तो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उन सब चीज़ों
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी भई देखिए समय का बहुत उम उम, वो है कि हाँ ठीक है, मुझे ही कहीं 5 मिनट में निकलना है और कोई बात रुकी हुई है तो वो कहनी है या किसी को निकलना है तो वो कह रहा है कि हाँ भाई जल्दी बता जल्दी। उसको रोमांच तो है सुननी है उसे वो बात, कि क्या है? लेकिन उसके पास उतना समय नहीं है कि वो पूरा रस ल ले सके, उसको बस बात जाननी है कि भई तू बस बता दे क्या बात है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो वो है कि वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि अ, किस तरह की परिस्थिति है? कितना हमारे पास वक़्त है? और हम कितना उसके साथ खेल सकते हैं? कितना उसे अ, अलग बना सकते हैं? तो वो समय पर निर्भर करता है मुझे लगता है। जब अ, ल होता है इस तरह का समय तो कई सारे एलिमेंट्स अपने आप इस तरह के जुड़ जाते हैं, जब नहीं होता है तो हम ऊपर-ऊपर से बात भी बता देते हैं। वही समय-समय की बात है।
जी। अ, ह तो आप कौन-से इमोशंस कैसे जोड़ते हैं? मतलब मुझे ये बताइए कुछ उदाहरण के तौर पर दे करके।
उदाहरण तो यही दूँगा मैं कि देखिए मुझे ये लगता है, कि अगर आपको बोरिंग नहीं करनी है कहानी, तो आपको हँसी के कुछ ना कुछ पल तो उसमें जोड़ते रहने चाहिए। अ अ, क्योंकि जब आप वो कु कुछ कुछ कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें कि कोई किसी को गुदगुदा दे रहा है, तो उनका अपने आप से एक इंटरेस्ट जुड़ जाता है उस कहानी से। फिर भले ही मैं कोई भी कहानी सुना रहा हूँ, मैं भले ही अ, मेरे कोई एक्सपीरियंस है जो कि डरावना है या कोई एक्सपीरियंस है जो उसमें कि मैं खुद लाचार हूँ, स कोई एक्सपीरियंस है जिसमें कि मैं खुद बहुत बेचारा बना हुआ हूँ या मेरे साथ ही बहुत बुरा हुआ है। तब भी मैं उसे इस तरह से सुनाता हूँ कि सुनने वाले को 1-2 बातों में हँसी तो आ जाए जिससे कि अ, उसका इंटरेस्ट जुड़ जाए उस चीज़ से। तो बिल्कुल मैं हँसी को मैं एक ये ऐड करके चलता हूँ अपनी किसी भी बात में, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो उस वक़्त उस वक़्त मैंने जो भी फील किया हो, आज अगर मैं वो सुनाऊँगा, तो कहीं न कहीं उसमें 2-4 हँसी के एलिमेंट तो डाल ही दूँगा।
उहुँ। <chuckles> हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा कहीं न कहीं और देखिए ना अ, बहुत सारे ऐसे स्टैंडअप कॉमेडीज़ आ गए हैं या फिर बहुत सारे स्टोरीटेलर्स आ गए, तो मुझे लगता है उन सबकी खूबी यही होती है कि वो चीज़ों को बहुत भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं दिखाते हैं। बाकी आपने अ, जो इस टॉपिक के बारे में मुझे जानकारी दी वो काफ़ी अच्छी थी कहीं न कहीं और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। जी, मुझे भी उम्मीद है फिर करेंगे हम।
हुँ, जी धन्यवाद।
जी।